わかんない、もうもともとその抑えてるのもあるんでしょうけど、そういう目で見ないっていうのが、あるのかもしれないんですけれども、まあ、どう考えてもその
うん。 ああああああ。 うんうんうん。
まあ だから、お断りする形もし聞かれたとしたら、お断りする形になると思うんですよね。
うん。 ああ、相手からもうちょっと、こう、どう思うのっていう意見を求められた場合は？
そうそう、進みたいみたいなこと。そうですね。なんで、あの、なぜかって言っても、気軽に付き合えないので、かしか職場関係で。
うん。 そうですね、うーん。
え、うーん。いや真剣だとね、もちろん良いん良いと思うんですけど、あの、気軽にはみたいな。ちょっといろいろ、すい見据えてのお付き合いじゃない限りは、できないなっていうのがありまして。
うんうんうんうん。 うん。 うん。 うん、ではそれだったらこう、なんていうんでしょうか、相手から答えを、今特に求められてるわけではないんだけれども、こう、ま、2回こう段階を経て、こう、ちょっとわからない曖昧な感じです好きだよっていうこう、意思表示からもう一回上がってこう love っていう言葉が出てきたので、これはちょっと恋愛のことを言ってるのかなっていう
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 そうですね。はい。 なのか、そうですね。それも確かめた方が良いのか、ま、このまま、なんかうやむやとしてた方が良いのかっていう。はい。
うん。 うんうん。うんうん。 うんうん、悩みますね悩みますね。そのその、こうそれに対してどういう、うこう、ま、無視することはないと思うんですけど、ま、そこでこう明確に、こう「はい、じゃ、付き合いましょう」とか、いい、あなたはタイプじゃないないですよっていうことを言わないにしても、どういう反応をされたんですか、その時。
ですねうん。 ええ。 うん。 うん。

私ですか？ああ、私はもうほんとに最初の時は、ありがとう、みたいありがとうっていうかあの、普通に友達として言ってると思うので。
うんうん。 うん。 うん。 うん。
あ、また行こうねみたいなノリ。まあまあ、あの、外国人なんで、そうそう、なんかハグハグハグみたいな感じで、それでその日は終わったんですけど、そのラブが来た時は、何て返そうと思って。うん、ちょっと、ええ、これ、そうですね「ん」ってなってしまって。でも、私も、なんて言うんだろう、あの、担当だけでなく、お友達としても、なんかね、あの
うん、あ、オッケーわかったみたいな、うんうん。 うん、うんうん。 はい。 うん。 あ、そこでちょっとちょっと、うっとなってしまう。うん。 うんうん。 うーん。
付き合えてることがとても嬉しいです、みたいな感じで送ったんですよねあ、それは伝えたんです。そう、そうなんです。だけどそう、だけど、まあまあはっきりは、言ってはないじゃないですか、私も私にね。うん、無理です
あ、そこは伝えたんですね、うんうん、うん。なるほどなるほど。 そうですね、でももしかしたら、もう一回そういうことをプライベートの時に言われるかもしれないですよに1度あって2回あったことはもしかしたら、3度目、どうなのって向こうから、どうなんでしょうね？何か向こうで言ってきた後にこう、なんですか、対応っていうか、こう答えを探るような行動みたいなのってありました？
あるよんですかね、どうなんだろう。ねえ。 うん。 うん。うん。 無いんですよ。無いんですよね。だからどうしたらいいのかなって。
うーん。ますます迷っちゃいますよね。うん、うーん。
そうなんですね。なんかちょっとでもね、なんかこう、言ってくれれば、言うんです <chuckles> けど、そういうきっかけもなく、で、私も私でもちろん、なんか何事もなかったっていうように接しますから。
うん。 うーん。 はい。職場でそういうのって、こう相談できるような、あの他のお友達、共通の知人みたいなのはいますか？
うーん。 うん。 あの、今回、実は誰にも言ってなくて。<laughs> そうなんですね。そうなんですよね。そうなんです。
うん。 ああ、そうなんですね、じゃひとりで抱えてらっしゃる。うーん、悩みますね。ああ、そうなんですね。あの、相手っていうのはじゃあ、まあ、友達としてはいい感じってことで、もしかしてその、私にはそういうあの、恋愛的な気持ちはないのよっていうふうに伝えた時にこう
うーん。 うん。

ばっとこう敵の方に回ってしまうっていうか、こうやっぱりあるじゃないですか、そういう、かことって考えられます？安全にこううん。
うん、そうなんですよね、そうなんです。うん。それが多分気まずくなるだろうなっていうのは、もちろんありますよね。で、一応その期間は決まってるんですよね。あの、駐在で来ていまして、にねんかんみたい、あ、だかあといちねんなんですけれども。その間をそうなんですね。なので、その間をのらりくらり行くのか、もうちゃんと線を引いた方がいいのかっていうのが、悩んでるんですけど。うーん。うん。
ああ。あ、うん。 はい。 うんうん。うんうん。 あ、タイムリミットなんてあるんですね、うんうん。 うーん。うーん。 うーん、悩みますね。でも多分、いちだんかいめのあの、こう、行為から2段階目にこうやっぱりステップアップを感じたってことは、今度それを持ってこられるって時には、ま、それをまた確実な感じで伝えられて、こう答えを求められるっていうのが、こう、予想ちょっとできるところあるじゃないですか。やっぱりってなった時にうん、なんかあの、ま、相手の気持ちが変わらたい限りは、だからその場面をちょっとどういう想定で来るかっていう、また今度ね、プライベートになることがありそうな時に、ちょっと頭の中で練習するっていうか、こういう風に来るかもしれないなっていう。
うん。 うん。うん。 うん。 うん。 うん。 あ、はい。ありますかね。うん。 うんうんうんうん。 うん。 うん。 うん。うん。 うおお。なるほど。はい。シミュレーションを。なるほどなるほど。うん。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
<laughs> しかに。そうすよね。 あ、じゃあ、みたい、ね。 あ、ほんとですよね。たり、ちどいこと言っちゃったりとかね。ほんとですね、あり得ますね。あり得ますね。うん。
うーん。そうなんですよ。うーん、だからなんか、自分の気持ちっていうのをなんかこう自分でこう、短い言葉で練習するっていうか
うん。うん。 うん。
こなんていうんです、あ、あの、嬉しいんだけどっていう。そうですよね。はうんうん。うん。あとこうやっぱり曖昧な言い方で言って伝える、通じる相手なのかっていうのもまたちょっとわからないところあるじゃないですか。
ああ、なるほどね。ちょっとやんわりやんわりみたいな。うんうんうん。 うん。 や、え、そうなんですよね。うーん。
うーん、うん。なんで、そうですよね。ま、でもあの、やっぱりあの、プライベートな場所でそういう会話になってやっぱり意見の相違があった時に、相手がどう対応するのかってわからないとこあるんで、ま、明るいところで、ちょっと周りに人がいるところでっていうふうなのが好ましいかなと思うんですけど、どうでしょう？
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、そうですね。うん。 うん、うん、そうですね。まあね、なんか一応その、なんていう、立場がある人なので、多分そんな変な感じの動きはしないかなと期待しておりますけど、分かんないすよね。なんかそうですよね。なんで、そうですね。あまり二人っきりとかは避けた方がいいかもしれありがとうございました。的確なアドバイス頂きまして。
うん。 うん。 うん、うん。 そうですよね。うん。 ね。いえいえ、じゃいえいえ、う頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。

そう、だからその、まま、英語圏なんで、そのラブが入ってきたんですね。で、ん、んってなって。でも、その前の、それの前のところは、なんて言うんだろう、どっちにでも取れる。
はい。 ああ。 うんうん。
ですよね。
あ、その人間関係で、こう友達として、あの君のこといいと思ってるっていうことなのか、それともこうこう異性としてっていうか好きだっていう、うんロマンチックな、うんうん。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
そうですね。うん、なんかそのロマンティック系、そうそうそう、なのかが、その確認は、した方がいいのか、良くないのかっていうのは、どう思われます？
ああ、職場の関係だとやっぱり悩みますよね。仕事の仕事上のやりとりっていうのも毎日あるんですか？
そうですよね、うん。 あのですね、い1週間に、まあ、2回その会うんですけど。
うん。 はい。
はい、で、結構だから頻繁に会うのは会うし、毎日ではないですけどね。
うん、で時間を過ごす時はこう、1対1ではなくて複数で。
うん。 はい。 相手、その時は、担当みたいな感じなので。
なるほど。 はい、なるほどですね、じゃみんなの前でそれをこう言われたんですか？
そうです。うん。 あ、それはあのですね、あ、つ3人で、えっと、い ライブにあの、コンサートに行って、で、彼がちょっと運転してたんですよね。で、最初にもう1人の方を送ってきて、送って、で、私の家に送ってくれて、で、その時にこう直接言われたんですけど、その時はまあよく分からない。そのなんか、そのだかだから、どうどうしたみたいなのもないので。
はい。 なるほど。 うん、うん。 うん。 うーん。 うんうん、うん。はい、言われっぱなしで。
ただ、その、そうなんですよね。でも、それで、で、そのあともう1つは、文面でした。もう1回その1つ段階が上がったのは。
ねえ。 うんうん。 ああ、でも、もやもやしますよね、言われっぱなしで、ただこう、こちらからどういうふうに、このなんていうんですか、相手に言われたことで、こう、その関係がこうなんていうんでしょう、こうロマンチックな、こういう恋愛関係に発展することっていうのは望まれてるんですか？
はい。 うん。 うん。 うん。うん。 それが、あの年、そう、相当年下なんですよ。
うん。 あ、なるほど。
なので、なんて言うんだろう、そこの対象に 行かないぐらいの年の差なんですよ。